كنت عايزاكِ تنصحيني في حاجة كده، بجد دايمًا نِفْسي أعملها وما باعرفش أعملها أبدًا. نِفْسي أخلّي روتيني اللي كل يوم أنا باعمله يحسّسني كده إنه ليه هدف ومعنى، يحسّسني كده إنّي أنا عايزة أعمله كل يوم ما أحس ما أحسِّش إن أنا ملّانة، ما أحسِّش إن عايزة أغيّره، ما أحسِّش إنه هو آآ مزعج بالنسبة لي، دايمًا باحس إنه مزعج، باحس إنه عايزة أغيّره وعايزة أطلع من اللي أنا فيه ده، <tsk> آآ نِفْسي يكون كده حلو ومُفيد بالنسبة لي، عايزة أعمله وأنا مبسوطة يعني، فاهماني؟
أيوه طبعًا، أنا فاهماكِ ومقدَّرة يعني فكرة إن أنتِ بتحاولي، وعلى فكرة محاولة إن أنتِ بتسعي إن أنتِ يبقى ليكِ هدف في يومِك وتحوِّلي الروتين لحاجة مفيدة، يعني حاجة عظيمة جدًا. في ناس كتير ماشية في حياتها لمُجرّد كده و وخلاص، اللي هو عايشين اليوم بطوله، إنّما أنتِ بتسعي لإن أنتِ فعلًا تطوّري من نَفْسِك وتحقّقي أهدافِك وتحوِّلي كمان الروتين العادي بتاع يومِك ل يعني حاجة مفيدة تستفيدي منها وتحسّي فعلًا بقيمتِك فيها. فأنا بجد يعني باشجّعِك و وباقول لِك إن دي مشاعر فعلًا جميلة جدًا وأنا فعلًا مقدَّراها وحاسّة بيكِ كويس جدًا. قولي لي طيب، إيه هي الحاجات اللي أنتِ بتقومي بيها في يومِك و ومثلًا ...بتعمليها باستمرار حاسّة إن هي ممكن تكون هي روتين بالنسبة لِك، آآ يعني الروتين مثلًا بالنسبة لِك مُمِّل أو حاجة؟
آآ بُصّي، هو يمكن عشان أنا باعملها كل يوم فعلًا، فأحيانًا باحس إنهّا مُمِّلة ونِفْسي إن هي تكون كده ليها هدف كده ومعنى ومُفيدة، زي إن أنا عط علط عادةً يعني في أيام ال العادية غير أيام الإجازات، آآ باصحى عادي الصبح جدًا بدري شوية طبعًا، آآ باصّحي أولادي بنقعُد ناكُل مع بعض، آآ باخُد الصغير فيهم باودّيه للمَدرسة، بعد كده وأنا راجعة بقى ممكن أطلع مثلًا على بتاع الخُضار أشتري شوية خُضار أو ممكن أقعُد على كافيه مع واحدة صاحبتي أو ممكن أروّح أقرا شوية وأرتِّب في المواعين والحاجات ديّة آآ وبعد كده باكمِّل يومي عادي بقى، بابتدي أنشِغِل بقى في موضوع الأكل والشُرْب وكده وييجوا ونتغدّا ونذاكِر مع بعض. ونيجي في آخِر اليوم بقى ممكن نقعُد نتكلِّم شوية، ن ممكن لو في وقت نتفرّج على حاجة مع بعض وننام وعليها بقى كل يوم بنَفْس الوضع. نَفْسي أحُط حاجة كده ليها هدف، حاجة ليها معنى كده، يعني نِفْسي مثلًا أحُط مثلًا رياضة، ألعب رياضة كل يوم والّا حتّى يومين، 3 في الأسبوع، أحُط مثلًا آمم يعني بَدَل ما أنا في الوقت بتاع الصبح ده بالذات، يعني زي ما باقول لِك كده أحيانًا هاروح السوق، أحيانًا أقابل صاحبتي، أحيانًا آآ أتمشّى وخلاص كده بِلا هدف نِفْسي أحُط هدف يعني كده يكون محبّبني في اليوم كُلّه وأكون مستنّية اليوم عشان ييجي عشان أعمل الحاجة اللي أنا باحبّها دي يعني.
أيوه. إمم. جميل جدًا. إمم. أيوه.